Comment tu fais pour collaborer sans perdre ton style?
Hem, je pense que c'est assez, heu, c'est assez compliqué parce que, dans le fait de collaborer, enfin moi je le fais, hem, je l'ai fait récemment pour 2 choses. Heu, en 1er, je crée une, heu, une application mobile. Hem, c'est pour aider les gens à progresser en escalade, en gros. Et heu, et du coup, bah, pour la faire connaître, on crée du contenu. Et parfois aussi on fait des collab avec d'autres, heu, d'autres créateurs ou ouais, d'autres influenceurs et bah, du coup, souvent c'est une question qui, heu
D’accord. D’accord. Ouais.
ouais, qui direct, heu, vient se poser quoi.
D'accord. Et heu, bah, raconte-moi un peu, heu, voilà, cette, heu, cette application, heu, comment vraiment, heu, ça s'est passé, heu, pour toi, heu? Est-ce que ça a été facile justement, heu? Raconte-moi un peu, heu, ce petit passage.
Carrément. Bah, en gros on a créé, heu, l'application en se disant, heu, que c heu, du coup, c'est un sport en croissance qui est assez, c'est assez récent aussi le fait qu’il y ait beaucoup de gens qui se soient mis à le pratiquer. Et aussi beaucoup de gens qui rentrent dans la pratique et qui savent pas, heu, bah comment devenir meilleurs. Et en fait, ces gens-là, hem, soit ils ont des ressources méga spécifiques
Ouais. D’accord.
un peu heu, pour des experts
Ouais.
soit en fait, heu, soit ils ont pas grand-chose et ils peuvent juste regarder ce que font les autres. Et nous, on s'est dit bah, on va aider, en gros, ces gens-là à à progresser. En les aidant à suivre leur progression et en les aidant, heu, à savoir quoi faire. Et du coup, nous en fait, on est rentrés dans le, heu, dans le truc en ayant une identité, heu, beaucoup plus, heu, accessible et orientée, heu, communauté. Là où tu avais beaucoup de créateurs dans enfin dans cette niche là, enfin, dans ce domaine là, qui se montraient beaucoup plus en mode, heu, en mode expert. Et heu, et du coup, ouais, ça tranchait pas mal, heu, niveau style, heu, dès le début quoi.
D'accord. Ouais. D'accord. Heu, du coup, tu peux tu peux dire, en fait, que tu as créé ton ton application, mais tu n'as pas perdu ton style en comment en fait, heu, tu expliques que tu n'as pas perdu ton style, justement, par rapport à cette application, heu, que vous avez créée?
Heu, en gros, au début, heu, parfois, enfin du coup là, mmh, on s'est demandé au début comment est-ce qu'on allait, heu, créer du contenu autour et la faire connaître et, heu, on s'est dit que la meilleure manière de le faire, heu, ce serait sûrement, heu, d'utiliser notre expérience. On a été 2, on est 2, heu, à la créer. Et du coup on a commencé à faire, heu, tout simplement des vidéos, heu, sur TikTok et Instagram, heu, où on montrait, heu, bah où on en était heu, comment dès qu'on s on partageait des conseils pour progresser, on expliquait des séances, heu, heu, sur des blocs où on avait du mal, où on avait réussi et cetera. Donc on a, heu, direct, heu, u utilisé, heu, notre personne pour, heu pour, heu, ouais montrer notre empreinte et dès le début on avait des commentaires, heu
Ouais. D'accord.
pas vraiment, heu, je sais pas, au pas agressifs mais un peu un peu passif-agressif ou légèrement moqueur quoi
Ouais.
et heu et du coup plutôt que de se dire: «heu
D'accord.
OK, donc, c'est-à-dire qu'on est pas tout à fait dans les clous». On s'est dit: «bah bah, persistons, heu, là-dedans» et et puis je pense, il y a un côté aussi où, parfois, quand tu déranges un petit peu, enfin, pas que tu déranges mais que tu suscites une réaction, c'est que tu fais quelque chose qui est qui est pas si inutile que ça et qui est pas si anodin et heu et du coup, il y avait ç déjà ça au début, et à ce moment-là, on s'est dit: «bon bah, on va persister et et pousser le truc», et en ayant un peu une intuition de se dire: «Heu
Ouais. Ouais. Non.
vaut mieux pousser un truc, être iden heu, qui, en plus, nous correspondait et être identifié pour ça», que vouloir un peu, hem, attraper un peu le style de tout le monde, se conformer à ce que tu penses, ce que les gens attendent, mais en fait c'est que des suppositions, tu sais pas tout à fait et tu recopies juste ce qui existe, et du coup, ouais, dès le début il y a eu ça et on a décidé de, heu, de continuer à fond. Enfin, de pousser ça à fond. Heu, mais au début, de notre côté avant même de, heu, de collaborer quoi.
Ouais. Non c Ouais. D'accord. Souvent, c'est c'est très juste ce que tu dis, parce que souvent, voilà, heu, heu, il y a pas mal de gens avant de se lancer dans un secteur donné, heu, heu, ils regardent beaucoup ce que font les autres et puis, ils ont un peu de mal, vraiment, à marquer leur authenticité. Heu, toi, c'est quelque chose que tu as fait avec, heu, avec une certaine facilité ou, heu, heu, que vous avez fait avec une certaine facilité ou tu penses que, heu, heu, c'était un peu plus, heu, difficile que ça? De vraiment de de d'imposer votre, heu, votre touche.
Heu, mmh. Je pense que c'était vraiment un des trucs les plus faciles au début. Parce que déjà, heu. Mmh. Déjà j'avais pas non plus trop le choix en gros, heu, il y a beaucoup de, heu, créateurs de contenus qui sont ultra forts. Heu, moi je suis je suis plutôt expérimenté mais je suis pas un monstre. Du coup, je pouvais pas me montrer en train d'être meilleur que j'étais. Donc déjà, de ce point de vue là, j'avais pas trop le choix et heu et après je trouve qu'il y a aussi un côté où où ça va plus vite de faire des choses qui reflètent qui tu es, comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu te montres, heu, et là du coup comment tu grimpes. Que d'essayer de réfléchir à, mmh, à copier quelque chose, heu, dont qui te ressemble un peu moins et dont tu es pas forcément assuré du résultat. Donc, heu, en tout cas tant que ça nous concernait, au début, dans un premier temps, que nous, heu, je l'ai pas du tout vécu comme un truc difficile, à la limite c'était plus le côté général de montrer sa tête et montrer son approche, heu, pour lequel j'avais une petite appréhension, mais c'est vite passé et et non au contraire je trouvais ça plus facile d'aller dans une route où, bah, tu parles plus naturellement, heu, tu montres plus naturellement ce que tu fais, heu et tout.
Ouais. Ouais. Ouais. D'accord et et et et justement, tu parlais voilà, des des gens voilà, des des petites critiques, heu. Comment tu as fait face à ça en fait, heu? Comment, bah, tu as peut-être digéré, heu, ces, heu, ces ces petites critiques? Est-ce que tu as eu des retours, heu, heu, des moments où voilà, tu t'es auto-questionné ou tu t'es dit voilà, comme là, si, justement bien dit, heu, heu, tu as l'impression que, bah, tu déranges parce que tu fais quand même quelque chose, heu, qui est, heu, qui est qui est bien quoi.
Bah, hem, je les je les ai jamais prises, heu, personnellement, donc ça m'a, beaucoup, jamais affecté. C'était plus, la réflexion, c'était plus de me dire: «Heu
Ouais.
est-ce que c'est des critiques qui me font avancer ou ou pas? Et, si oui, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire ces critiques-là?».
Voilà, ouais.
Et heu, j'ai du coup, heu, bah, en fait j'avais pas de réseaux sociaux avant de faire du contenu, donc, hem, donc je pense que c'est pour ça aussi que personnellement ça m'a pas trop touché. Même s'il y avait ma tête, je me disais, heu, en gros je fais ça, heu, juste pour mon projet et pour, heu, pousser l'app et refléter ce qu'elle est censée, heu, apporter, donc je l'ai pas trop pris, heu
Ouais.
Personnellement il y a juste une fois où j'ai eu des critiques sur une vidéo qui a un peu percé.
Ouais.
Genre qui a fait, heu, qui a fait 100 000 vues et hem, j'expliquais un truc qui est au milieu de la vidéo. Pour le coup je m'étais craqué, enfin je racontais n'importe quoi sur 5 secondes, en gros je do je donnais juste un une mauvaise info. Et heu, du coup là il y a eu plein de critiques. Au début à chaque fois j'ai des réflexes de répondre un peu frontalement.
Mmh. Ouais. <chuckles> Ouais.
Heu et limite avec un peu de provocation parce que je trouve en fait que c'est une bonne manière de désamorcer le truc. Si, heu, la personne te critique et tu te mets un peu en position de victime donc tu dis, heu: «Ah oui oui, tu as raison», bah, je trouve ça ouvre un boulevard pour que la personne et les autres, heu, derrière un peu s'engouffrent. Là je trouve de répondre de manière un peu, heu, un peu provocante ou de manière frontale, heu, je trouve que ça aide souvent à désamorcer le truc. Et là c'était, heu, un truc très technique, d'escalade de combien de phalanges tu mettais sur une prise, heu, je m'étais trompé, et du coup j'avais répondu un premier truc du monde du du style, heu: «Ah mince désolé de m'être trompé à 1 phalange près», tu vois? Un truc comme ça. Et heu, et pour le coup en fait c'était un truc qui faisait la différence et qui faisait que l'explication était pas très claire et après le re le cou le la le commentaire, la critique est revenue, heu, 4-5 fois. Et, heu, beaucoup, là j'avais répondu en mettant un commentaire épinglé en mode, heu: «Ouais en fait vous avez raison, heu, je me suis, heu, je me suis craqué, je suis désolé» et en réexpliquant le truc, heu, plus proprement en commentaire. Donc globalement, heu, si c'est productif je trouve que c'est cool, ça permet de d'aider tout le monde à comprendre, heu, et si c'est juste moqueur ou pas productif, bah, pour le coup soit je si c'est vraiment agressif, pour le coup je vais avoir tendance à pas répondre ou à limite le masquer. Et heu, et si c'est pas trop agressif, heu, juste répondre de manière un peu provocante. Mais je trouve que plus on fait ça, plus les gens voient en commentaire en gros, bah, qu'on est un peu authentique, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on y croit et et ça je pense ça désamorce aussi les critiques pour les vidéos suivantes.
C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. D'accord et, heu, c'est très juste ce que tu dis parce que, heu, bah, forcément, hein, c’est c’est c’est des critiques, c'est très important, heu, bah, de voir comment, heu justement, si elles t'apportent une valeur ajoutée, peut-être, à ton projet. Mais souvent, en fait, on retient vraiment le, bah, heu, la fois où l'information est est mauvaise, heu, sur une vidéo peut-être d'1 ou 2 minutes. Moi, à titre personnel, j’ai j'avais l'habitude de faire des vidéos, et souvent, ça retenait, heu, ça retenait ça, même si le contenu global était bon, heu, bah, voilà, heu, les commentaires étaient et est-ce que tu penses vraiment que c'est, heu, bah et j c'est quelque chose, heu, qui était très important aussi, heu, heu, tu l'as dit, hein, de de de pas se montrer en position de victime mais justement de, heu, d'affirmer en fait, heu, voilà, heu, heu, pour vraiment montrer aussi son authenticité marquée, heu, heu, pour, peut-être les prochaines, heu les prochains contenus, heu, pour que ce public-là voie comment tu réagis, justement.
Ouais. Ouais. Mais je pense que globalement, ce que j'essaie de faire, moi, c'est un peu de me dire Je trouve que de se dire: «Comment je réagirais si la personne me le dit en face?» je trouve que c'est pas mal, enfin ça, mmh, c'est à prendre avec des pincettes, je pense qu'il y a des cas où où ça s'y prête pas. Mais, heu, mais quelqu'un qui va venir se chercher les poux pour pas grand-chose et où il y a un peu un fond de vérité ou quoi, bah, je me dis: «La meilleure répondre de manière, c’est un peu de provocation, mais légère», juste pour, heu, dire au mec, heu: «Redescendons, c’est pas si grave.» et après, pour le coup, essayer de soulever un peu son poing et et et de lui répondre et après, par contre, une fois on a eu une critique qui était un peu plus, hem
Ouais. D'accord. Oui. Ouais.
justement, par rapport au fait de collaborer, on avait fait une, heu, collab avec un créateur de de contenu qui était sur YouTube et qui est, heu, pas mal, heu, identifié comme, hem je sais pas, heu, comment décrire ça mais i il affirme souvent qu'il a hyper confiance en lui, heu, souvent se mettre en avant et cetera
Ouais.
et hem, et du coup on avait reçu en en story direct des commentaires qui disaient, heu: «Pour le coup pas très fan, heu, de la collaboration, heu, je trouve que ça reflète pas trop l'esprit de ce que vous essayez de créer, je suis un peu déçu.» et du coup, là c'était un peu pareil, j'avais répondu un peu de la même manière au début à dire, heu
Ouais.
et en plus c'était même pas une collaboration, c'est juste qu'ils avaient vu la tête de cette personne dans une de nos stories sur Insta, et j'étais, heu: «OK calmos, il y a pas de il y a pas de collaboration, juste on a grimpé ensemble et c'était très cool.» et heu et genre, heu, je suis pas forcément obligé de me positionner sur ce que toute cette personne a fait, heu, depuis toute sa vie sur les 10 dernières années. Heu, mais voilà. Mais du coup, heu et la personne a répondu, heu bah, c'est quelqu'un qui me suivait de manière, heu, très sympa.
D'accord. Ah, OK!
Mais dans ce cas-là c'est justement ça mettait un peu un enfin, dans le fait de garder son style dans les collaborations, je trouve que c'était assez intéressant parce que ça permettait un peu de jauger et de prendre la température et de se dire, heu, bah: «Où est-ce que ta communauté el elle t’attend, quoi.»
D'accord. Heu
Donc souvent un bon indicateur les critiques en tout cas je pense.
Ouais. Non non, c'est c'est souvent, heu, heu, constructeur de quelque chose par la suite, si vraiment il est bien fondé, heu, est-ce que tu peux me raconter un exemple où tu as dû céder à sur quelque chose, heu et une autre fois, où tu as vraiment réussi à garder ton empreinte, heu, justement malgré, heu, tu parlais des commentaires, est-ce qu'il y a une autre fois, heu, où tu as réussi à garder ton empreinte malgré les compromis?
Bah, heu, une fois où ça a pas hyper bien marché, c'était de nouveau avec, heu avec, heu, c cette personne-là, enfin, je trouve on n'a pas trouvé format, on avait fait un format long, heu, sur YouTube, c'est un format sur lequel on est moins à l'aise, du coup on s'est enfin qu'on fait pas, du coup on s'est plutôt laissé guider.
Ouais.
Et en fait, en se faisant trop guider, parce que c'était un créateur qui était plus gros et cetera, heu, je pense qu'on a un peu, heu, bah, pas manifesté notre style et et bon, on s'est pas mon trop montrés à notre avantage. Mais en même temps, c'est une expérience pour, heu, pour apprendre, c'était la 1ère fois qu'on le faisait et c'était cool et heu, heu et après une fois où ça avait hyper bien marché, pour le coup, c'était pour, heu, une collab avec une marque, on avait fait un événement et heu et du coup on avait, heu, vu que en gros, heu, c'était pas nous qui avions gagnions, heu, plus des profits ou je sais pas, ou un partenariat, mais plutôt qu'on mettait à dispo des récompenses pour la communauté, bah, ça avait été trop cool, parce qu'on avait pu utiliser le nom de la marque, heu, pour faire l'événement, heu, f créer du contenu dessus avec notre patte et notre empreinte et même temps la commu était trop contente puisque, heu, ils avaient des trucs à gagner, donc, heu, donc ça, je pense que c'était un exemple, où où ça s'était bien passé, heu, après il y avait pas beaucoup de rémunération pour nous, donc c'était plus facile à gérer, je pense, heu, vis-à-vis de la communauté, mais, heu, mais voilà. Ça, pour le coup, ça avait été vraiment cool.
Mmh. Ouais. D'accord. Oui. D'accord et est-ce que toi tu as un outil, heu, phare ou un rituel que tu utilises, heu, vraiment pour que l'équipe, heu, respecte ton style, heu, sans vraiment étouffer ta la créativité collective? Est-ce que tu as, voilà, une astuce, heu, vraiment un outil que tu utilises?
Bah, là, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on a une personne, heu, qui nous a rejoint pour nous aider à monter
Ouais.
et pour qu'elle se f fasse la main, heu, l je lui ai dit de se mettre, heu, quasiment uniquement sur TikTok parce que TikTok, il y a un côté où, le flux il passe plus et où ça reste moins vitrine et où où c'est plus facile, en tout cas je trouve, de faire des tests et du coup, bah, là pour le c'est plutôt en 2 phases. 1ère phase où je lui dis, heu: «Regarde ce qu'on a, heu, regarde ce qu'on a à dispo et fais comme tu le sens» pour, heu en me disant que ça allait plus vite, pour, heu, corriger ce qu'il y avait à corriger et faire des retours, plutôt que de se monter la tête pendant 3 semaines pour se demander dans quel sens il fallait que ça aille, heu, après peut-être ça marche parce qu'on n'est pas Inoxtag ou Squeezie et qu'on a un petit truc, mais, heu, en tout cas c'est comme ça que que j'ai fait.
Ouais. Ouais. D'accord. Je te remercie pour cet échange qu'on a eu, c'était vraiment très enrichissant pour moi.
Bah, c'était un plaisir pour moi, heu, de partager tout ça aussi.
Me